Eee, di satu hmm.
Dulu ceritanya kamu masih belum belum seumur sekarang dong, udau itu berapa mungkin belasan tahun yang lalu kan? Heeh ya, Mungkin nggak
Jelas jelas jelas jelas. Tapi memori itu tercetak sangat sangat jelas banget di di ingatanku ya. Eee
Jadi core memory kali ya.
Salah satunya iya. Eee Itu tuh membuat kita apa ya, eee, ya itu tadi bahasanya membuat kita jadi lebih rendah hati leb lebih humble gitu.
Mmm. Mhm mhm mhm mhm mhm mhm.
Karena, eee, pada akhirnya, ya setelah kita dewasa nih kita menghadapi setiap hari berjibaku dengan pekerjaan, dengan dengan kehidupan, dengan romansa dan dan lain-lain ya, gitu, cie romansa bos.
Iya ini kan gimana Kak? Asyik. Orang rumah lah segala macem, emang asyik.
Nah, eee, betul. Nanti, pada akhirnya kita akan berpikir, "Kita begini nih untuk apa sih, apa sih yang kita cari?" Gitu loh.
Ah. "Mau ke mana sih gue ya?" kayak gitu kali ya.
Iya gitu. Itu pada akhirnya tuh akan seperti itu gitu dan, eee, memori itu mengingatkan bahwa, eh, eee eee, seolah-olah Tuhan tuh mengatakan kamu tuh hanya segini loh gitu loh.
Iya iya iya iya. Mhm mhm mhm mhm mhm. Mmm.
Gitu jadi ya nggak ada nggak ada, artinya lah kita mau mem menyombongkan diri iya nggak bener-bener nggak ada artinya bener-bener nggak ada artinya, gitu. Itu yang merubah cara pandangku sih jujur.
Wik mau tolak pinggang, ibaratnya gak guna. Iya iya iya iya. Iya iya, bener bener bener bener juga. Jadi kalau, men kalau kalau dima berarti setelah kamu keb punya punya pengalaman, eee, insight kayak begini tuh, berarti orang tuh mau segede apa pun, ibaratnya gede, bukan gede badannya ya maksudnya mau mau ibaratnya dia turun dari Bentley pun, sebenarnya jadi kamu enggak ngerasa kecil juga ya kalau kamu udah ngalamin momen kayak gitu ya.
Asyik. Iya iya gimana ya maksudnya, eee, ya
Ya.

Oh, ya ya, eee, jadi jadi kayak misalnya gini, selalu kan ada tempat-tempat yang ada ceritanya, kan gini ya, eee, senioritas tuh kan di mana pun juga ngaruh, ya kan. Jadi ada rutinitas perpeloncoan itu, itu kali kalau untuk kamu itu udah udah udah udah bukan 1 hal yang baru lagi kali ya, untuk, "Heh, nih, anak baru nih, kita biar dia tahu nih, siapa siapa yang megang di sini", udah. Itu yang yang kayak-kayak begitu berarti sama kamu tuh udah udah di luar kepala deh ya, udah urusan kayak begitu, ya.
Oke. Iya, eee, tapi jujur aja ya, jujur aja, eee, kejadian kayak kayak apa tadi istilahnya, per perpeloncoan itu, heeh heeh heeh heeh, itu enggak terlalu banyak aku dapetin.
Mhm. Ya, perpeloncoan lah, gitulah ibaratnya. Oh, wow, lucky you, beruntung banget.
Jujur enggak terlalu banyak, gitu. Enggak terlalu banyak gitu, karena atau mungkin karena akunya yang sudah bebal aja, kali, ya. <laughs> Itu ja nggak nggak nggak terlalu la kalaupun ada, mungkin aku gak terlalu, isitilahnya apa ya kalau anak sekarang sebutnya, gak baper, gitu, loh.
<laughs> Ya ya ya, nice, ya, bener juga. Hmm, kita lempeng-lempeng aja deh, gitu ya.
Lempeng-lempeng aja, gitu. Jadi hal yang jadi hal yang yang ya mungkin mungkin 1 titik
Mhm. <chuckles> Heeh heeh.
eee bisa bisa diterima lah ya, excep e ex acceptable, istilahnya.
Ah, acceptable ya, ya ya.
Heeh, gitu, tapi kalau misalkan ada beberapa hal yang mungkin kelewat batas, ya, ya kita fight back, gitu.
Mmm. E kalau yang masih belagu-belagu doang," Eh, gua anak sini nih", ya itu sih biasalah ya, kalau gitu, ya. Mmm. Jadi kalau momen-momen kecil yang bener-bener ngaruh tuh, yang kayak gimana? Ada gak coba coba coba di dibagi deh, biar kita juga bisa ngambil bener.
Iya, gitu. Yoi, betul, betul. Yap. Oke, eee, ini ini ini adalah momen yang yang sebenarnya aku kangenin banget ya, eee, jadi backstory-nya, eee, aku itu dulu pernah tinggal di sebuah pulau yang kecil banget. Namanya Pulau Bunyu, Pulau Bunyu itu ada di, e e e Kalimantan Utara sekarang.
Mhm mhm. Mmm. Oh.

Mhm mhm mhm mhm, nih sekarang berarti kalau pikir-pikir lagi ya kan
Mhm mhm.
kalau kan nih banyak nih temen-temen kita yang lagi stuck nih, aduh gua mau ngapain, gua kayak gimana ini, eee, ye nyari momen untuk relief-nya itu, momen tarik napasnya tuh, tapi mereka belum dapet gitu, momen yang kalo kata cerita kamu tuh, momen ngeliat bintangnya tuh belum dapet sama mereka. Kira-kira gimana sih yang bisa apa yang pelajaran yang bisa mereka ambil nih kira-kira dari dari cerita kita nih, kayak gimana sih kalau mereka belum dapat momennya yang kayak kamu gitu, gitu? Heeh.
Hmm. Kalau Oke oke, paham paham paham jadi, eee, yang paling asyik sih ya menurutku itu adalah detach dulu. Detach tuh, eee, maksudnya melepaskan diri dari rutinitas gitu, ya diniatkan, dinekatkan gitu untuk melakukan itu gitu. I lepas dulu dari dari dari keseharian, eee, tidak perlu harus ke pantai, ke gunung, nggak, pokonya pokoknya keluar aja dulu dari rutinitas gitu. Iya gitu, terus nanti, eee, coba untuk, eee, refleksi diri, eee, sebagai misalkan sebagai sebagai, eee, umat beragama ya beribadah tentunya gitu kan gitu, mencoba mencoba untuk heeh, mencoba untuk kontemplasi gitu kan, atau atau cukup dengan hanya diam.
Mhm iya iya iya, iya kayak mengisolir diri kali ya. Heeh heeh heeh. Iya. Iya iya iya. Napas dulu deh napas dulu deh gitu, iya iya. Mhm. Iya iya, masing-masing ini ya, mhm. Mhm mhm mhm. Meditasi kali ya. <chuckles> kalau ke situnya kali ya. Jes
Iya meditasi, ya bengong, ya apalah gitu, diam gitu, heeh gitu.
Bengong iya, listen to yourself lah, dengerin diri sendiri lah.
Yes, betul, intinya tuh itu listen to yourself, maunya maunya gue nih apa sih gitu.
"Apa sih, ke mana sih gua nih?" gitu kali ya.
Iya, betul betul.
Heeh. Jadi sebenarnya bukan momennya ya yang penting itu, memang sih, ce eee, apa, eee, kondisi kan ngaruh banget ya. Tapi, eee, momen apa, pencerahannya itu ya, yang yang ngaruh banget ya. Di situ kali ya.
Betul. Iya betul, betul sekali aku aku setuju, eee, ya mungkin karena kalau dari ceritaku tadi itu kan sifatnya, eee, aku situasional ya karena memang memang kebetulan kebetulan berkesempatan untuk seperti itu gitu. Tapi di saat aku sudah dewasa, eee, terkadang memang harus diniatkan, ter harus dinekatkan gitu.
Mmm. Oh. Situasional betul. Mhm mhm mhm mhm. Iya, iya iya itu e lebih ke terapi untuk diri sendiri ya, self therapy kali ya.
Betul. Betul sekali.